मैं ना अक्सर पार्टियों में या फ़िर सामाजिक कार्यक्रमों में ना अ, ख़ुद को बहुत अकेला और दूसरों से अलग महसूस करती हूँ। और बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है कि लोग हँस रहे हैं, बातें कर रहे हैं लेकिन अंदर से ना मुझे ऐसे लगता है कि मैं वहाँ होते हुए भी ना किसी का हिस्सा नहीं हूँ। और जब पार्टी दोस्तों के साथ होती है तब भी कभी-कभी मुझे एहसास होता है कि मैं आपस में ज़्यादा घुल-मिल नहीं रही या मैं पीछे और अगर मुझे पार्टी में नए लोग मिलते हैं, तो उनसे बातचीत करना मेरे लिए कहीं न कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। और मन में ना मेरा यही डर रहता है कि मैं कहीं कुछ गलत ना बोल दूँ या फ़िर लोग इसको अलग तरीके से ना समझ लें या अजीब ना समझ लें। तो अक्सर मैं ना मतलब बातचीत सुनती तो हूँ लेकिन उसमें शामिल नहीं हो पाती। और ऐसे समय मैं ज़्यादातर ना अपने फ़ोन में व्यस्त रहने लग जाती हूँ या फ़िर फ़ोन में व्यस्त होने का बहाना लगाने लग जाती हूँ, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं असहज महसूस कर रही हूँ और हाँ जी। अंदर ही अंदर ना ये अकेलापन जो है ना वो बढ़ रहा है और कई बारी ये जो भावना है ना अ, वो सिर्फ़ एक बार ही नहीं बल्कि लगभग हर पार्टी या फ़िर कोई सामाजिक अवसर या फ़िर कोई मेरी पारिवारिक अ, पार्टी भी हो ना, मैं वहाँ पर भी ये द द मतलब दोहराई जाती है। और इससे जो मेरा आत्मविश्वास है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वो कम हो चुका है और इसी के कारण मैं ज़्यादा कार्यक्रम में जाने से बचती हूँ कि मैं जाऊँ ना और मैं अपने घर पर ही रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ कि मैं सच में ये समझना चाहती हूँ कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? ये जो मेरी झिझक है, आत्मविश्वास की कमी है या फ़िर किसी और की वज़ह से मतलब मैं इसको कैसे अ, अकेला जब मैं महसूस करती हूँ इससे कैसे मैं बाहर निकलूँ? और कैसे अपनी स्थिति से बाहर निकल कर अपने भविष्य में एक आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यक्रम को जॉइन कर सकूँ।
ठीक है। ठीक है, समझ गया। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपकी परेशानी को कहीं न कहीं समझ पा रहा हूँ और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। देखिए मैं आपकी सहायता कर पाऊँ इसके लिए ना मुझे कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं, जो आपसे जाननी होंगी तो अगर आप सहज महसूस कर रही हों तो मुझे आप थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ कि ये जो आप अकेलापन और अलग-थलग आप महसूस करते हैं, ये किन किस प्रकार की पार्टियों में होता है? दोस्तों के साथ वाली होता है या फिर नए लोगों के साथ वाली?
अ, अधिकतर ये दोनों ही स्थितियों में होता है क्योंकि जब पार्टी अ, मतलब दोस्तों के साथ होती है तब भी मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि अ, सबकी आपस में ज़्यादा बन रही है और मैं पीछे रह गई हूँ। और जब नए लोग होते हैं तो उनसे बात करना अ, मतलब शुरू करना और भी मुश्किल लग जाता है, जिससे मेरा अकेल अकेलापन है वो बढ़ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो पार्टी दोस्तों के साथ हो या फिर नए लोगों से मिलने हो, दोस्तों के साथ होगा तो मैं यही महसूस करूँगी ना कि मतलब सब इतने आसानी से अच्छे तरीके से घुल-मिल पाते हैं तो मैं क्यों नहीं घुल-मिल पाती? मैं क्यों उतने आत्मविश्वास के साथ लोगों के साथ बात नहीं बात करना चाहती हूँ और जब समूह में बात हो रही होती है तो मेरा भी मन करता है कि मैं अपने पॉइंट को रखूँ, अपनी बहुत सारी बातें करूँ लेकिन एक आत्मविश्वास की कमी की वजह से मैं बात नहीं कर पाती। और जब हँसी-मज़ाक चल रहा होता है तो वहाँ पे भी मैं ज़्यादा अ, इन्वॉल्व नहीं होती और मैं ज़्यादा मेरा मन करता है कि मैं दूर ही चली जाऊँ या फिर मैं फ़ोन में व्यस्त हो जाती हूँ। और रही बात नए लोगों से मिलने की तो बिल्कुल वहाँ पे तो मुझे बातचीत करना तो बिल्कुल ही घबराहट महसूस होने लग जाती है और अकेलापन महसूस होने लग जाता है। और रही बात कि अ, मतलब ऐसा होता है कि कोई मेरे से क्या ही बात करेगा? मैं क्या जवाब दूँगी? कौन-से क्वेस्शन्स पूछेगा वो मेरे से? तो इसी को लेकर थोड़े-से ज़्यादा मैं चिंतित रहती हूँ।
ठीक है। जी। जी बिल्कुल, मैं काफ़ी बेहतर तरीके से आपकी परेशानी को समझ पाया हूँ। और देखिए आप निश्चिंत रहें, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। अ, मुझे आप थोड़ा-सा ये बताएँ कि ये जो अकेलापन आप महसूस करती है, ये आप को कब महसूस होता है किसी भी पार्टी में? और कैसे मतलब क्या होता है तब महसूस होता है, थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ?
हुँ, अकेलापन मुझे ज़्यादातर तब महसूस होता है जब सब लोग किसी न किसी बातचीत में व्यस्त रहते हैं। और मैं ये तय नहीं कर पाती कि मैं कहाँ और कैसे शामिल हूँ और कौन-से समूह में जाके बात करूँ। और शुरुआत में मुझे थोड़ा-सा असहज लगता है और जैसे-जैसे समय जब बीतता है ना तो ये जो भावना है वो और गहरी होने लग जाती है। तो मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस करती हूँ क्योंकि सबके अपने-अपने समूह पहले से ही बने होते हैं। सब अपने ग्रुप में होते ही हैं और मतलब ऐसा होता है कि उनके लिए अगर वो नए लोगों से भी मिल रहे हैं ना वो ऐसे तरीके से मिलेंगे, मतलब मैंने जज़ किए है वो ऐसे तरीके से मिलते है कि अ, मतलब उनसे वो पहले बहुत बारी मिल चुके हैं, वो ऐसे तरीके से मिलते हैं। तो फिर मेरा भी मन करता है कि मैं क्यों नए ब नए लोगों से मिलने में झिझकाती हूँ या फिर मुझे डर लगता है या फिर मैं पीछे की तरफ भागती हूँ तो उसी समय पे अकेलापन मुझे ज़्यादा उस समय पर ज़्यादा मैं महसूस करती हूँ जब मैं लोगों को देखती हूँ वो नए लोगों से कैसे हँस अ, हँसी-मज़ाक से या घुल-मिल रहे हैं तो मेरा मन करता है कि काश मैं भी ऐसी बन पाती काश मेरे अंदर भी उतना आत्मविश्वास होता कि मैं सबसे जाके अपने अपने जो मेरे दिल की बातें हैं जो मैं सबको सामने नहीं बोल पाती हूँ, तो वो मैं वो बोल पाऊँ और एक आत्मविश्वास मेरे अंदर आ जाए।
हुँ, हुँ। ठीक है। बिल्कुल, मैं आपकी बात को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ और मैं आपको कहना चाहूँगा, कि आप निश्चिंत रहें मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। आप मुझे से थोड़ा-सा स ना ये बताइए, कि जब आप जाते हैं ऐसी पार्टी में, तो आप कभी अपनी तरफ से भी किसी नए से या फिर बाकी लोगों से जिनको आप जानती हों, उन लोगों से बातचीत करने की आप कोशिश करती हैं या फिर आप अपने आप से ही दूर रहना पसंद करती हैं, थोड़ा-सा इस बारे में बताएँ?
अ, मेरी ना कभी-कभी मतलब ऐसा है कि हाँ, मैंने कभी-कभी कोशिश की है, लेकिन ज़्यादातर समय ना मैं झिझक के कारण ख़ुद को रोक लेती हूँ और मेरे अंदर ना यही डर रहता है कि कहीं सामने वाला ना अ, रुचि ना दिखाए और मेरी मतलब मेरी बातों पे रुचि ना दिखाए या फिर मेरी बातें उनको अजीब ना लगे। इसलिए मैं कई बारी ख़ुद ही पीछे हट जाती हूँ और अ, आमतौर पर मैंने ये है कि हाँ, मैंने बात करी है और वो भी सिर्फ़ जानने वालों से, अनजान लोगों से तो मैं बिल्कुल भी नहीं बात करती और जानने वालो से भी ना मुझे कभी-कभी बैठे-बैठे मुझे ख़ुद को भी शर्म आ जाती है, क्योंकि जब कभी-कभी ऐसा होता है ना कि अ, मतलब मेरे अंदर डर होता है कि अगर मैं कोई अपनी बात रखूँ और वो अगर हँसी-मज़ाक वाली चल रही है, लेकिन अगर उन्होंने या तो मेरी बात का इग्नोर कर दिया या मेरी बात को अ, सीरियसली नहीं लिया या फिर मेरी बातों का मज़ाक उड़ा दिया। तो, इसी के कारण ना, मैं अपनी मतलब बातचीत करने से थोड़ा डरती हूँ और मैं पीछे रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ।
हुँ, हुँ। जी। जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात को काफ़ी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ। और अब मुझे आपसे बस एक ही, बातचीत थोड़ी-सी और ये जाननी है कि ये आपको जो अनुभव होता है, ये आपको हर एक बार होता है? या फिर कहीं न कहीं ये कब कुछ ख कुछ ख़ास मौकों पे ही होता है, ये वाला अनुभव?
हुँ। अ, ये अनुभव जो होता है वो ज़्यादातर मुझे पार्टियों में या फिर बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में होता है। और जब छोटा समूह होता है या फिर बहुत क़रीबी लोगों के साथ ये होता है लेकिन इत मतलब कम महसूस होता है उस समय पर। यानी मुझे ऐसा लगता है कि माहौल और लोगों की जो संख्या अ, बढ़ने पर ये जो भावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब ज़्यादातर पार्टियाँ होती हैं या फिर सामाजिक कार्यक्रम बड़े-बड़े होते हैं और अ, ऐसा कोई पारिवारिक पार्टी होती है जिस पे मैं लोगों को नहीं जानती हूँ। तो उस समय मेरे मन में यही चलता होता है कि शायद मैं यहाँ पे फिट नहीं हो पा रही हूँ। ये लोग मुझे जज़ कर रहे हैं या फिर मैं दूसरों जितना जो है दिलचस्पी नहीं ले पा रही हूँ उस काम में। तो ये जो विचार होते हैं ना मेरे आत्मविश्वास को और कम कर देते हैं। और ऐसा होता है कि कई बार तो मैं बिल्कुल फ़ोन देखने लग जाती हूँ ताकि मुझे अकेला ना खड़ा रहना पड़े। और ये एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बचने का ना तरीका बन गया है। लेकिन इसकी समस्या का मतलब मैं हल निकालना चाहती हूँ क्योंकि कब तक ही मैं कितनी देर फोन पर लगी रहूँगी? थोड़े समय तक ही लग पाऊँगी। नहीं तो उसके बाद तो मुझे उनका सामना करना ही पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे जो है वो समझ नहीं पाएँगे, मेरी मेरी बातें उनको मज़ाक में लेंगे या फिर अ, उनको छोटी लगेगी। इसलिए मैं ज़्यादातर ना अपने अंदर ही दब मतलब चीज़ों को दबाकर रखती हूँ। और मैं बहुत अ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अ, सहज़ महसूस करूँ। कम से कम 1-2 लोगों के साथ मैं खुलकर बात कर सकूँ और बिना दबाव के। लेकिन मैं नहीं कर पाती तो मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ कि कैसे मैं पार्टी में अक्सर अकेला अ, महसूस ना करूँ? और अलग भी महसूस ना करूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के साथ घुल-मिल के उनके साथ अपनी बातें कर सकूँ।
ठीक है। जी। हुँ, हुँ। ठीक है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कि मैं आपकी परेशानी को ना लगभग पूरी तरीक़े से समझ चुका हूँ। और कहीं न कहीं मैं आपसे सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा आप इंसान हैं आप कोई मशीन नहीं है, और इंसानों के साथ ना ऐसा हो जाता है कभी-कभी, कि उनको मन नहीं करता है लोगों से बात करने का। या फिर कई बार मतलब थोड़ा बहुत अकेला इंसान महसूस कर लेता है तो इस चीज़ को लेके आप अपने ऊपर बिल्कुल भी कठोर ना हों, और कहीं न कहीं मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा। देखिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब आप ऐसे पार्टी वग़ैरह में जा रही हों, तो आप पहले ना छोटे-छोटे कदम लें। आप अगर बातचीत नहीं कर रही हैं किसी से या फिर किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है आपकी, तो आप शुरुआत करें 1-2 लोगों से 1-2 लोगों से आप कहीं न कहीं हल्की बातचीत से शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं कि आप बाकी लोगों के साथ बातचीत करें। आप बल्कि उन उन लोगों के ऊपर भी छोड़ सकते हैं कि अ, वो लोग जिन जिनसे-जिनसे बात करेंगे आप भी उनसे-उनसे बात कर लेंगी। इसके साथ-साथ आप ऐसा भी कर सकती है कि आप जो है कहीं न कहीं पहले से ही किसी जान-पहचान वाले के साथ जि जिसके साथ भी जा रही है, आप उसको बोल दें, उस उनका समर्थन माँगे कि मुझे आपका समर्थन चाहिए और मैं थोड़ा-सा ना अकेले-अकेले हो जाती हूँ ऐसे पार्टी वग़ैरह में तो मेरी मदद करें और मेरे आस-पास ही रहें, मेरे को अपने साथ ही रखें। तो आप ऐसे किसी मित्र से समर्थन भी ढूँढ सकते हैं। इसके साथ-साथ देखिए, मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि
हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ।
आप ना शुरुआत में जब जैसा मैंने आपको बताया था कि आप 1-2 लोगों से ही बात करें। तो ये छोटे कदम लेने के लिए मैंने असल में इसलिए बताया था क्योंकि देखिए छोटे कदम लेना ना कहीं-कहीं आसान होता है और फिर जब हमें जैसे-जैसे सफलता मिलती जाती है छोटे कदमों के साथ, वैसे-वैसे कहीं न कहीं हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता जाता है। इसलिए मैं आपसे आपसे कहना कहना चाहता हूँ कि आप शुरुआत में छोटे कदम लें पहले 1-2 लोगों से ही बातचीत करें। इसके साथ-साथ देखिए, जब भी आप ऐसे मिल रही हों पार्टी में बाकी लोगों से, तो आप ना अपनी रुचियाँ साझा करें और आप देखें कि अगर वो लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, आपको भी उस चीज़ में रुचि है, तो आप अवश्य अपने विचार वहाँ पे प्रस्तुत करें। और कहीं न कहीं जो भी गतिविधि चल रही है या फिर जो भी विषय वहाँ पे चल रहा है उससे जुड़ने की आप पूरी तरीक़े से कोशिश करें। आप ऐसे कोशिश करेंगी, 2-3 बार ही आपको करना होगा फिर कहीं न कहीं ये आपके पास ना प्र प्राकृतिक रूप से आने लगेगा कि आप अपने आप बातचीत कर पा रही हैं। इसके साथ-साथ देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप ना ख़ुद की आलोचना करना बंद कर दें। बिल्कुल, आप आलोचना ना करें, आप अगर आलोचना करेंगी तो फिर आपका जो आत्मविश्वास है ना, वो थोड़ा-सा नीचे जाएगा। और अगर आप अपनी आलोचना की बजाय तारीफ़ करेंगी तो आपका जो अनुभव है, वो कहीं न कहीं अ, सामान्य हो पाएगा और इसके साथ-साथ आपका जो आत्मविश्वास है वो भी ऊपर जा पाएगा। इसके साथ-साथ देखिए मैं आप स मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जब ऐसे पार्टी वग़ैरह में जाती होंगी। तो 1 दिन पहले भी थोड़ा बहुत परेशान रहती होंगी, तो 1 दिन पहले भी आप कहीं न कहीं सही समय पे खाना-पीना करें, और सही समय पे आप अपनी नींद पूरी करें। देखिए आशा करता हूँ मैंने आपको ये जो जो सलाह दी है ये सभी की सारी की सारी सलाह आपको कहीं न कहीं काम आएगी, और आप जो समाधान ढूँढना चाहे चाह रही थी, वो आपको मिल पाया होगा। और आप ये जो नकारात्मकता महसूस कर रही हैं, इस नकारात्मकता से बढ़ के आप कहीं न कहीं सकारात्मक हो पाएँगी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी। हुँ, जी, बिल्कुल वाक़ई आपके ना अ, जो सुझाव है मुझे अ, बहुत अच्छे लगे और मैं जैसे आपने मुझे अ, मतलब ये सुझाव दिए मैं इसको अपने जीवन में अपनाने की पूरी कोशिश करुँगी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मेरी बातों को सुना और समझा और इतने अच्छे सुझाव दिए।
बिल्कुल, आप, को जब भी सहायता चाहिए हो, आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं।
जी।